Wah, itu pasti pernah banget ya, apalagi kayak, eee, waktu dicoba, waktu di tokonya tuh kayak, waduh bagus banget nih, tapi harganya, wah pas dicek Rp750.000 bajunya, gitu. Tapi ketika ditimbang-timbang, "Ah ya udah deh enggak enggak ada baju kayak gini 2 kali" maksudnya kayak ini jangan sampai terlewat gitu loh, takutnya nanti menyesal gitu. Tapi ketika sampai rumah udah dibeli tuh kayak, "Aduh, ngapain sih beli baju kayak gini harga Rp750.000?" Gitu. Kayak sayang banget, gitu. Padahal yang di Shopee juga ada yang mirip-mirip gini, harganya mungkin cuman Rp150.000 gitu, terus kayak aduh, itu kayak lemes banget sih. Kayak kepikiran berhari-hari itu. Terus akhirnya kayak sampai akhirnya kayak, "Oh, ya udah deh, eee, ikhlas aja," gitu, jangan sampai diulangin. Jadi sekarang kalau, misalkan lagi cobain baju itu tuh kayak dipikirin dulu, ditinggalin gitu, kayak, mmm, selama beberapa hari dipikirin, terus nanti kalau emang klop, dateng ke toko itu lagi. Maksudnya kayak kalau lagi pe pengen banget dan ternyata di online nggak ada yang lebih murah, gitu ya, itu biasanya datang ke toko itu lagi, tapi itu juga pernah tuh kayak kejadian kayak gitu, terus ternyata barangnya udah nggak ada dan itu juga pernah tuh kayak sedih banget, terus kayak nyari di online juga udah nggak ada. Terus waktu tanya ke tokonya, katanya ini edisi terbatas, emang gak diproduksi lagi. Jadi ada sih hal-hal yang kayak bikin nyesel pernah beli suatu barang, tapi juga ada nih yang bikin nyesel karena gak jadi dibeli gitu sih.
Mhm. Heeh. Takut nggak nemu lagi. <laughs> <chuckles> Heeh. Betul. Iya s Heeh. <chuckles> Waduh. Mhm. Heeh. Waduh. Waduh, berarti ini ya, sekarang karena dari pengalaman itu tuh kamu udah belajar triknya gitu ya, berarti, untuk nungguin sekarang kamu berarti pakai trik ini ya, trik menunggu berarti ya. Nungguin apakah beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kamu masih pengen, gitu ya. Berarti kalau masih pengen heeh, berarti kalau masih pengen dibeli, gitu ya. Oke. <laughs> Oke oke. Terus, eee, selain itu nih, ini kan kita tadi kan ngomongin fashion ya, ngomongin baju, kemudian sepatu gitu, ada gak sih, eee, hal lain atau gaya lain ya, lifestyle li lain yang kamu tuh, eee, suka juga, tapi kamu tetap mengaplikasikan, eee, kebiasaan hemat kamu, gitu?
Hmm. Mmm, betul. Iya. <chuckles> Kepikiran atau nggak, gitu. Mhm. <chuckles> Hmm, betul.